ก็มีส่วน เพราะว่าก่อนที่เราจะไป เราก็ไม่รู้ว่า อากาศอังกฤษ แบบอากาศมันแปรปรวน แล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นน่ะ เราก็แค่คิดแค่ว่า เออ เราไม่อยากไปเมกา เพราะว่ารู้สึกว่าแบบ เออ เมกาเขาชอบทำตัวเหมือนเป็นมหาอำนาจอะ เหมือนฉันใหญ่ที่สุด ใครอย่ามานู่นมานี่ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยจะเหมือนแบบมีความ Anti เล็กน้อย อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็ไม่ไปออส เพราะว่ารู้สึกว่า คนไทยอยู่เยอะ ก็เลยแบบ เออ ถ้าไปมันคงไม่ได้อะไรหรอก แล้วก็สำเนียงออสซี่ เราก็ไม่อยากได้สำเนียงออสซี่ด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเลือกไปอังกฤษ อือ
<chuckles> อืม อ๋อ อุ๊ย! แล้ว ล อือ อือ เออ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยครับ ก็อยากรู้ว่าค่า ค่า ค่า ค่าเงินที่อังกฤษเนี่ยมันแพงกว่าไหมครับ?
<chuckles> ตอนพี่ไปอะเกือบ 70 บาทต่อปอนด์น่ะ แล้วตอนเนี้ยเหลือแบบ สี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบ ประมาณเนี้ย อืม
ว้าย! เจ็ดสิบ เลยเหรอครับ?
คิดดูว่าขาดทุนไปครึ่ง ๆ เลยนะ <laughs>
โอ้โฮ! โอ้โฮ! เอ๊ย อันนี้ อันนี้ผมอยากรู้ พอคุณพี่พูดถึงสภาพอากาศ ใช่ไหม คือผมอะอยากรู้ว่า ถ้า ถ้า ย ถ้าอย่างประเทศไทยเราอะ ก็จะมีแบบ อ่า หน้าหนาว 4 เดือน หน้าร้อน 4 เดือนหน้าฝน สี่ เดือน เงี้ย <chuckles> โอ๊ย มันก็ปีนี้ ก็ตุลาถึงกุมภาอยู่นะ
ค่ะ ถึงเหรอหน้าหนาว 4 เดือน? <laughs> ของจริงไง เรา เราเป็นแค่เหมือนคำพูดเฉย ๆ อะ เนี่ยคือฤดูหนาว อะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่มีนะ อะไรเงี้ย เออ
<chuckles> ของจริง ของจริง คือธันวากับมกราแค่นั้น
ของจริงเรานับเป็นหลักวันอย่างเงี้ย เราไม่ได้นับเป็นหลักเดือน
<chuckles> ไม่ลด
ที่นู่นมีเหมือนกัน ที่นู่นมีเหมือนกันค่ะ เป็นปลายซีซันเหมือนกัน คือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงมิถุนาอย่างเงี้ย ก็จะเป็นหน้าร้อน ซึ่งก็ร้อน ร้อนจริง ๆ อืม
อืม อ๋อ